Entendo, isso é super essencial, né, para manter uma saúde mental, física.
Uhum.
E me diga, como é que está a tua rotina hoje? O que que tem o que que você faz, assim, exatamente?
Então, eu trabalho de casa, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador.
Uhum. Certo.
E, na verdade, o que eu acho que mudou foi que eu comecei a trabalhar com uma né, nu numa empresa específica, assim, de do ano passado para esse. Ano passado, eh, eu estava no meu doutorado, eu terminei meu doutorado esse ano, e ano passado eu tinha uma bolsa, né, eu tive bolsa, assim, ao longo do tempo, e aí eu consegui
Uhum. Certo. Aham.
me dedicar só à pesquisa, né, e que é algo que eu gosto muito.
Perfeito, isso é, é maravilhoso mesmo. Mas isso quebra um pouco a rotina, né, e a eh, acaba se dedicando muito tempo, né, eu é pra
Não, mas eu conseguia.
Conseguia fazer. Olha que ótimo, que ótimo.
Conseguia. É, eu eu conseguia ter uma rotina bacana, eu conseguia me dedicar à pesquisa e me dedicar a outras áreas da minha vida, assim, sabe, então
Atividades, rotinas saudáveis.
É, eu sempre gostei muito de estudar línguas, então ano passado eu estudava alemão, é. Eu conseguia sair com as minhas amigas, eu conseguia, eh, ir para praia, que é um hábito que eu gosto muito, assim, sabe.
Uhum.